Não. A bike não sei como é que é o nome, assim, que eles falam, uma coisa que te desafia um pouco?
É, eu acho que faz sentido mesmo
A nível de corpo, de físico, de esporte?
Sim, sim, sim. E é bom que descansa a mente, né, ficar fazendo exercício físico ali, distrai um pouco.
Sim. Com certeza, só que também não leve o celular não, tira ele.
É, verdade, verdade. Não, assim, quando, eh, eu estava com a minha rotina mais normalizada, digamos assim, antes de fazer essa mudança, né, eu corria ali 3 vezes por semana e era e era super bom, né, porque não usava fone, não usava celular, não usava nada, era só eu, os meus colegas juntos ali correndo junto, né, fazendo
Hã. Olha só. Mas isso você tá falando de 3 meses, à 3 meses, né, 3 meses atrás ainda não estava esse inverno rigoroso.
Aham. Exato, exatamente.
Ma agora é encarar a academia. Você vai ter uma piscina aquecida
É verdade, é verdade eu não tinha me tocado nisso.
É, eu acho que vai te dar uma uma relaxada que você tá precisando, porque é muito tempo sentado, né.
Sim, é muito tempo sentado, muito tempo pensando, estudando, é, fazendo conta. <chuckles>
É muito tempo sentado estu sentado estudando. Pensando e isso mesmo, sua área é muita matemática, né. Engenharia. De repente, olha, assim, a minha sugestão
É, muita.